Toto alam mo, hindi siya mahirap. Alam mo lang ang hindi ale alam mo lang 'yong hindi madali.
Mhm.
Ang hindi lang madali, eh, 'yong maisip mo 'yong, alam mo 'yon, kasi, dumating 'yong time na, hindi ko rin naman talaga alam kung pa'no ko mamahalin 'yong sarili ko. 'Di ko nga alam 'yong sagot do'n, eh, do'n sa sinasabi nila, 'di ba, na, "Ano bang matitira sa'yo, eh, lagi mong inuubos sa ibang tao." Paano ba ko magtitira sa sarili ko, lagi ko 'yong iniisip.
Mm.
'Di mahirap siyang magkaroon ng mindset na gano'n, na mahalin mo 'yong sarili mo. Pero alam mo, once na natutunan mong mahalin 'yong sarili mo, ay ang dali lang pala. Hindi lang naman siya kasi sa physical, eh. Hindi 'yong 'pag, "Ah, mag-jogging nga ako para sumexy ako, para 'pag nagkita kami ng ex ko." 'Di ba, magwo-walk siya, gano'n, may gano'n. Pero ako, nag-focus ako, yes, nag nag nagjo-jogging, nagwo-walking ako, actually. Pero, at the same time, hindi lang 'yong physical na attributes 'yong ini-enhance ko, para sa sarili ko, pati 'yong knowledge ko, pati 'yong, alam mo 'yon, pati 'yong, art ko. Totoo, 'di ba. Parang, ako
Mm. <laughs> Yes! Sin Mm. 'Tsaka para ma-feel good ka sa sarili mo, 'di ba. Hindi na b hindi na 'yong rason mo, it's not more on other people. Parang 'yong reason, eh, 'yong reasoning, yes tama, para sa sarili mo na, 'di ba. Pero, ang galing no'n.
Yes. You're doing it for yourself. 'Di ba. 'Yon gas sa mga ma gano'ng maliliit na bagay, 'yong parang, "Ay, gusto kong mag ganito," ah, katulad ngayon, nag trip-trip kaming magkakaibigan na mag-aral kami ng masteral, 'di ba. Problemado kami ngayon sa tuition, pero masaya kami pag nag-aaral, kaya parang ako, parang, a alam mo 'yon, sobrang fulfilling 'yong f feeling ko ngayon for myself. Kasi pa, sabi ko, "Ay, parang ano, parang, personal growth talaga, personal development talaga ang atake ko dito," gano'n, na wala akong pino-prove kahit kanino, pino-prove ko lang siya sa sarili ko. Kasi wala nga akong sinasabihan, eh, na nag-aaral ako, eh, kahit mag post nga ako, eh.
Mhm. <laughs> Hmm. Mabuti naman. Tapos napapansin tapos napapansin mo ba na kapag nag-start mo ng mahalin 'yong sarili mo, piliin mo 'yong sarili mo, good things happen naturally, hindi siya pilit.

Oo, tapos alam mo yun, yung parang ang tagal na namin nakakapanghinayang, makikipagkita ka na naman sa ibang tao, tatanungin na naman yung favorite color mo ‘di ba parang ganun.
Mhm. <laughs> Ay pero alam mo ba, nakita ko yung difference ng habang kinukwento mo ‘yan kasi naiisipin ng babae. Pero kapag kaming mga lalaki, pero hindi ko naman sinasabi na ako ‘to. ‘Pag lalaki kasi ano eh, very reckless eh. I mean, um, pwede ka naming iwan anytime tas pwede kami ulit parang alam mo yun, may confidence kami na ano, na kahit anong edad ‘yan, ‘di ba kahit anong edad ‘yan, ah, makakahanap kami ng ng bago pamalit sa’yo. Parang gano’n, tapos yung mga babae naman more on, ah, emotional attachment, tama ba?
Oo. Mhm. Okey. Oo. Oo, nandito ulit ako. Oo. Kaya nga. True, alam mo na nakuha mo lahat. Perfect ka diyan. Oo. <laughs>
<laughs> Kuha ko ba? <laughs> ‘Di ba, ganun, may mga hindi ko naman sa nilalahat ng lalaki pero karamihan talaga gano’n. Kumbaga ang lalaki kasi parang ano siya eh, parang alam mo YOLO gano’n, parang ganiyan. So, hindi sila nag-aaksaya ng panahon sa isang bagay na wala na sila do’n. Kumbaga mab mabilis silang mag-shift, maglipat-lipat, gano’n kasi wala namang mawawala sa lalaki eh.
M Mm. Yes. Oo, tama. True. Alam mo nag-a-agree ako diyan. Tama, wala naman silang body clock eh, katulad naming mga babae.
‘Di ba. Yes, at tsaka sa babae hindi na nabubuntis kasi ang babae, nagkakaanak ‘di ba. So parang ‘pag nagkaanak maiiba yung buhay niyo. Sa lalaki kasi ‘pag nagka ‘pag nabuntis nila yung babae ano ba maiiba sa buhay nila, ‘di ba kung hindi sil kung hindi sila magiging mabuting tatay or mab maayos na tatay, ganun pa din.
Mm. Tama, tama. Ganun pa rin.